อืม จริง ๆ อะ ก็จำ จำเพลง คือป๊อดอะเขาดังหลายเพลง ใช่เปล่า แต่เราอะตอนเนี้ยนึกไม่ออก <laughs>
ค่ะ <chuckles> ก็จริง ๆ แต่ว่าบาง เขาจะอารมณ์ว่า ถ้าเพลงไหนของเขาขึ้นมาคนก็จะร้องได้หมด
ใช่ ๆ อย่างวันก่อนน่ะก็เพิ่งดูคอนเสิร์ตของโป้ โยคีอะ เราก็บอกว่า "เออ สมัยก่อนเราก็ชอบโป้เนาะ" อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าโป้อะ ใช่ เขาร้องตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนสถาปัตย์ รังสิต แล้วพี่ชายเราอะเรียนถาปัตย์ รังสิตเหมือนกัน แล้วเขาก็จะมีแบบมีละครถาปัตย์ อะไรเงี้ย แล้วตอนนั้นน่ะ เขาจะมีเพลงที่เหมือนเขาใช้ใน เพ ใน ในการแสดงละคร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไม่ได้ออกมาแบบข้างนอกนะ ข้างนอกอะ ถ เขาออกมาแมสเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงร้อง
คุณโป้ก็คลาสสิกนะคะ เพลงเขาแบบมีเสน่ห์มาก อ๋อ ค่ะ อืม ๆ ๆ อืม
เพลงหลอน เราชอบมากเลยอะ แต่ว่าแบบ
หาฟังไม่ได้แล้ว
แต่เขา เขาเป็นคนแต่งเหรอคะตอนนั้น?
เขาเคยร้องด้วยค่ะ ตอน ตอนใช้ใน แสดงละครของภายในอะ เออ แต่ว่าตอนที่ออกมาอัดเป็นสตูดีโอขายเทปแล้วอะเป็นผู้หญิงร้อง หือ อือฮึ
อือ การ ถาปัตย์เนาะ อา อืม อืม คุณโป้นี่มีเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่ง คือที่ติดอยู่ในหัวคือ วันเกิดฉัน หรือเปล่า?
ใช่ ก็แบบมีบ้างนะบางทีก็ดราม่า ดึงดราม่า วันเกิดฉัน ทำไมมันถึงไม่มีใครจำ? <laughs>
เอ๊ะ <chuckles> ไม่มีใคร อือ โอ้โฮ เพลงนี้ <chuckles> แต่เราว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่แปลก หมายความว่า ในยุคนั้น หรือว่ายุคนั้นก็มีเพลงแปลก ๆ อย่างงี้อยู่เรื่อยเลย เรารู้สึกว่า เออ มัน ม
ใช่ ยุคนั้นอะ ไม่ได้ ไม่ใช่ว่า ทุกเพลงเป็นเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ นะ เออ มันก็มีแบบหลายอย่าง ใช่
อืม เป็นเพลงแบบว่า มีหลายแบบ บอดี้สแลมเองก็ผลิตเพลงแปลก ๆ เขาหมายความว่า ไม่ใช่แปลกหรอก บอต ให้กำลังใจออกมาเยอะ
ฉันอยากจะย้ำอีกซ้ำ ๆ <chuckles> จ <gasps> ฉันอยากจะย้ำให้เธอฟังฉัน ย้ำอยู่นั่นน่ะ <laughs>
<laughs> โอ้โฮ แต่ว่าติดหูนะคะ ดังสุด ๆ ย้ำเนี่ย

ใช่ <chuckles>
กลมกลืน
ก็นั่นแหละ เราก็เลยแบบว่า อา เราก็เลยจำได้ว่า เออ อันนั้นน่ะเป็นคอนเสิร์ตของละอ่อน แล้วก็ช่วงที่เราไปอันนี้ ก็จะแบบมี UHT มีแบบ Dragon 5 อะไรอย่างเงี้ย อา เป็นช่วง ม.ปลาย
<chuckles> อืม โอ้โฮ UHT นี่พี่กัปตันเปล่าค่ะ?
ใช่ แต่ แต่ตอนนั้นเราชอบ ช เราชอบเต็ม เขินจังเลย <giggles> เราชอบ เต็ม วุฒิสิทธิ์ อะไรอย่างเงี้ย อ๋อ กับเปปเปอร์ กับเปปเปอร์ ชอบเปปเปอร์ด้วย หนุ่มผมยาว พ่อหนุ่มผมยาว
<chuckles> หาไว้ อืม ทุกคนก็มีความชอบ เออ แต่เขาก็น่ารักเนาะตอนนั้น อืม ข มันก็มี อ้าว แล้วหลังจากยุคนั้นน่ะ เขาเรียกอะไร มันก็ไม่เรียกว่าวัยเด็กแล้วเนาะ แล้ววัยมหาลัย ขอนับวัยมหาลัยเป็นวัยเด็กได้ไหม?
ได้ เพราะว่าผ่านมานาน แล้ว <laughs>
อ๋อ โอเค <laughs> ทำไมมันเศร้าแบบแปลก ๆ นะ
<laughs> ได้ เรานับ เพราะว่ามันแบบ มันผ่านมานานแล้ว เราก็นับว่า เป็นวัยเด็กของเราได้อยู่งี้ อา
อืม พอหมดยุคของละอ่อนแล้ว หมดยุคของ UHT แล้ว มหาลัยแล้ว เข้าสู่ยุคอะไรอะตอนนั้น?
ตอนนั้นน่ะก็จะเป็นพวก อา AB normal หมีพูห์ อยากจะบอกว่ารักเธอ อันนั้นน่ะ อา แล้วก็แบบว่า
อืม โอ้โฮ อันนี้เริ่ม เริ่ม เริ่มแบบว่า เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่า มันเป็นแนวเพลงที่เหมือนว่า เป็นพื้นฐานแนวเพลงของวงการไทยในระดับหนึ่งนะ ของ ของคนที่ฟังยุคเนี่ยอะค่ะ อา
ใช่ ๆ ใช่ แต่ตอนนั้นน่ะ วงที่เราชอบแบบ ชอบแบบ เครซี เลยนะ 2 Days Ago Kids ก็คือของบอยอะแหละ บอย บอย ตรัย ตอนเนี้ย
ค่ะ